あ、なんか、ちょっとあれですか、かか漢方っぽいですかね？へえ。
そうですね。そうすると、なんか、体がポカポカあったまって、あの、うん。風邪を引く時には、なんかいいよみたいなことを聞いたことがありますね。かうん。
あ、そうなんですね。 あ、そうですか。あ、それね、作ったことないです。存在は知ってるけど。
ええええええ。それだと、きっと、うん。栄養たっぷりだし、お子様の、あの、お腹も相当満たされると思います。<laughs> うーん。
いいですね。 うん。 あ、本当ですね。<chuckles> されますね。そうですか。じゃ、あれですね。うちあの、圧力鍋あるので、それで ばいいんですかね。
うーん。 はい。あ、それいいかもしれない。うん。 うん、したら時短にもなりますしね。うん。
うんうんうん。ですね。えっと、骨付きだと、なんか、スープがよく出るとか、そういう感じですか？
うん。 多分、おそらくそうだと思います。なので、もう、あのね、結構、あの、安く売ってますし、ぜひそれ試してみてください。うーん。うーん。
ああ。そうですか。 うんうん。 あ、本当そうですね。うちは骨付きのお肉買うことないので、ちょっとそれ、本当にやってみます。うん。おいしそうですね。ああ、教えていただいて、うん、ありがとうございました。
うん。 うん、やってみてください。うーん。ね、元気にあ、いいえ、聞かせてお話聞かせてくださりありがとうございます。
はい。では、失礼します。